अरे, मैं आपको हाल की बात बताती हूँ। मैं हॉस्टल में थी और मेरे डैड ना मेरे को अ, हॉस्टल में छोड़ के आए थे और अम, क्या हुआ था, वो फ्लोर ना, मतलब 3rd फ्लोर तक लड़कियाँ थीं, और मुझे ना बाल्कनी वाली ही रूम लेनी थी। अ, तो मैंने, 5th कि 6th 6th फ्लोर पे मैंने रूम लिया था, उसी समय मेरा वो रूम अलॉट हुआ था। तो मेरे डैड ने सब कुछ सेटअप वेटअप करवा दिया सब कुछ, और उस फ्लोर पे लड़कियाँ एक एक कोई भी लड़की एक भी लड़की नहीं थी। तो मैं इतने साल से तो हॉस्टल में ही रही रह ही रही थी, तो मैं डैड के सामने क्या ही डरपोक बनूँ। तो मैंने बोला, "यार, रहने दो, हो गया चलो, कर लूँगी पापा।" मतलब वो चीज़ वाला था कि हाँ, रह लूँगी, कुछ नहीं होता। और उस समय ना जुलाई ऐसे ही अभी हाल-फिलहाल की बात बता रही, इसी जुलाई की बात बता रही हूँ, और जुलाई का टाइम चल रहा था और बहुत बारिश हो रही थी। अब क्या हुआ, उस फ्लोर पे कोई अ, कोई लड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है, और पूरा फ्लोर खाली। उसके नीचे वाले फ्लोर पे भी नहीं है, उसके नीचे वाले फ्लोर पे सब लोग थे। कुछ न और सब रात में क्या होता है, सब अपने-अपने रूम में र रह जाते हैं और बारिश हो रही थी। तो क्या हुआ था ना, जो हमारी काम वाली आंटी आती थी ना साफ-सफाई करने के लिए, वो क्या करती थीं, गलती से ना शायद कोई स्विच वगैरह ऑन कर देती होंगी या फिर दरवाज़ा अच्छे से नहीं लॉक करती थीं पीछे वाले गेट का। तो वो क्या होता था, एक तो बारिश हो रही है यार, और अचानक से ना हॉस्टल की सारी लाइट ही चली गई, और वो दरवाज़ा ऐसा ढन-ढन सा हो रहा था। मेरी जो फटी पड़ी है। मैं मतलब मैं मैं वार्डन को कॉल कर रही हूँ कि, "बहन, तू आजा, ऊपर आजा।" वार्डन कॉल नहीं उठाईं, उनका तो कॉल ही मतलब वो अपनी बॉयफ्रेंड से लगी पड़ी है। उन लू कॉल ही नहीं उठाती, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने रोए रोए जा रही हूँ कि, "यार, कोई तो उठा लो, कोई तो उठा लो।" फिर मैंने लास्टली, मैं ड डैड को कॉल लगा के बोलती हूँ, "डैडी, मेरे को बहुत डर लग रहा है, डैडी, मेरे को बहुत डर लग रहा है।" और उन्होंने करीब मुझे को मेरे को 1 सप्ताह जब तक वो बारिश चलती रही ना, फिर मैं ए वो पूरी रात मेरे साथ कॉल पे रहते थे कि, "बेटा, कुछ नहीं होता, सो जाओ, सो जाओ।" और फिर वो म मेरा एक दोस्त मेरे को बोलता है कि, "यार, चाकू ले आ, तकिए के नीचे रख के सो, तो तेरे को डर नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा।" मैंने बोला, "भई, यहाँ पे फटी पड़ी है। तू क्या बता रहा है, चाकू से क्या हो जाएगा? उसका भूत का मर्डर करुँगी, उसमें तो कुछ होता भी नहीं है।" <chuckles> जी।
<chuckles> अच्छा। हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ। हुँ। <chuckles> अच्छा। <chuckles> ओह! <laughs> <laughs> <chuckles> <chuckles> अच्छा। <chuckles> अरे! <chuckles> <chuckles> अच्छा। उम, ओह! <chuckles> हुँ। <chuckles> <clears throat> तो <chuckles> जैसे कि ये कहानी थी कि आप अ, डैड को कॉल कर देते थे। आपने किसी महिला मित्र को कॉल करने की नहीं सोची? आपने सीधा अ, पुरुष मित्र को ही कॉल करने की सोची और चाकू वाला उसका आपने ये जो चीज़ है, सलाह लेने की सोची। आपने अपने पड़ोसियों को नहीं फ़ोन करा क्या किसी को? पड़ोसी होता है या कोई और जो हॉस्टल में रह
मह अ, नहीं, नहीं, उस टाइम पे मैं उस हॉस्टल में नई-नई आई थी ना अ, उस हॉस्टल में नई-नई शिफ्ट ही हुई थी। तो मैं उस समय किसी को नहीं जानती थी और मैं किसी से बात भी नहीं करती थी ज़्यादा, बस अ अपने काम से काम का मतलब रहता था, तो इसलिए।
ओह! अच्छा। ओह! हुँ, हुँ, ये बात तो है ही। ये तो मैंने कॉमन चीज़ देखी है, लड़कियाँ कहती हैं कि, "हाँ, मैं एक लोगों से बात नहीं करती।" तो ये चलिए कॉमन बात देखी है, पर चलिए कोई ना। तो जैसे आप नए थे, तो डर काफ़ी रहा होगा। तो ऐसे में कई लोग ना हनुमान चालीसा या कुछ और संगीत सुनने लग जाते हैं। तो आपने कुछ किया था ऐसा या शांति से सोने लग गए बस आप?
<chuckles>